Questo mio comportamento, no, magari lede qualcuno, no, poi se se se se se minimamente ho il sospetto, non non lo faccio, oppure apporto dei correttivi, no, in maniera tale che comunque io riesca a fare quello lì che mi ero preposto, però senza poi dopo, ehm, diciamo, mhmm, a tuo discapito, no, quindi pure quella lì è una cosa
Sì. Ah, sì sì sì, okay. Ah-ah. E certo, certo, ma dovremmo fare tutti così. Peccato che non è così al giorno d'oggi, cioè, anzi c'è tanto, tanto menefreghismo in giro.
Eh sì, e certo. Mh-mh. Eh sì eh sì. Veramente, cioè è proprio anche perché c'è c'è proprio l'arrivismo galoppante, no, ognuno pensa ai propri interessi senza curarsi de de degli altri. Invece secondo me anche una cosa importante è come dire, è, mhmm, l'empatia, no, sapere che comunque la persona anche se tu non non n n non sei non sei lui, no, o lei, sai che comunque diciamo un un colpo, no, un, mhmm
Purtroppo. Esatto, esattamente, quindi No, no. L'empatia, anche, vero. Sì, sì.
basso, no, una un ferisce come come ti ferisce a te, soltanto te non lo senti perché perché non sei nel ne ne ne ne non sei lei, no, non sei questa perso però comunque c'è, esiste. Quindi è lì l'empatia, no, di fare delle cose, essere insomma empatici con con il prossimo e e ci fa vivere ci
Sì, sì, sì, sì, come no. Certo. Certo, certo, come no. Sì, sì, quella è secondo me è fondamentale, ma tanto oggi vige quasi la regola de come si dice, morte tua e vita mia, no?
Eh sì, eh eh, sì, è vero. È sempre stato un po' così, eh, però adesso un po' più
Ed è una cosa triste, sì. É più accentuata secondo me
Eh sì, è vero è vero, è un po' troppo esagerato.
Purtroppo.